Heeh.
Paling di situ sih, eee eee, po point keraguan aku sebagai cowok ya, mungkin tiap cowok mhm, tiap tiap mhm, mungkin tiap suami atau cowok bisa beda-beda gitu kan, ada ada karena faktor-faktor yang lain gitu kan. Wah, berarti berarti aku jadi tercerahkan nih, sama-sama udah berkeluarga jadi bisa tahu, eee, ap
Iya. Dari heeh, dari sisi suami ya. Mmm, mhm. Mmm, mhm mhm. Betul. Iya sih, bener banget. <chuckles> Heeh, heeh, iya, dari aku juga sama nih Kak, tercerahkan juga, obrolannya menarik banget sih ini, dan, eee, sangat-sangat relate lah sama kehidupan suami istri ini ya. <laughs>
Mmm. <chuckles> Iya iya, semoga nanti ke depannya bisa semakin harmoni dengan masing-masing pasangan ya. Terima kasih banyak ya.
M Mhm. Amin. Ya doanya juga semoga kembali ke Kakak juga ya Kak ya, terima kasih banyak.